إمم، فاهمِك، فاهمِك. وقد أي الموضوع آآ صَعب، إن أنتِ بتحاولي على قد ما تقدري تتواصلي آآ في الاقت في اللقاءات الإجتماعية، بس إن أنتِ بتحسّي كده إن الوضع العام آآ مش مساعدِك أو بتحسّي إن الوضع العام مش آآ مش مدّيكِ الأمان بالقدر الكافي، أو بتتجمَّعي وبتقعُدي مع الناس لكن مش بتحسّي إن أنتِ وِسطهم أوي، فبتحسّي إن التواصل قريب آآ قُلَيل خالص أو مش بالق مش بالقُرب اللي أنتِ مُتخيّلاه. آآ بس خلّيني آآ الموضوع دي بتتحَل واحدة، واحدة وإن أنتِ عِرفتِ المشكلة معنى كده إن خلاص بدأتِ تشوفي الحلول بتاعتها، فدي حاجة كويسة جدًا. وعشان ده يحصل آآ يعني كنت محتاج أعرَف منِّك آآ إيه هي آآ نوع اللقاءات اللي زي دي اللي أنتِ بتحسّي فيها بصعوبة في التواصل أو بصعوبة في ال في اللقاء الإجتماعي. نوعيّة ال القعدة نَفْسها بتبقى إيه؟
اهم. <clears throat> هاقول لك يعني مثلًا كل فترة كده في الشُغل بيكون في outing للموظفين يعني مع بعض و ف آآ ده مثلًا من ضِمن التجمُّعات اللي باحس إن أنا مش عارفة أتواصل كويس مع الناس، برغم إن أنا الناس دي باشوفهم كل يوم يعني آآ في الشُغل عادي، معايا، آآ لكن لمّا نتجمّع بقى ت كلّنا مع بعض وف خارج إطار العمل أو إنه هيكون كلام عام بقى آآ بن قاعدين مع بعض مش عارفة بنتغدى كلّنا، آآ نقعُد نشرب حاجات مش عارف إيه الكلام ده كلّه باحس إن أنا مِتوترة، باحس إن أنا حتى شخصيتي مش مش مش مش زي ما أنا في الشُغل. عايزة أقول لك إن كمان اللي حواليّا بيحسّوا كده، يعني كتير بسم كتير باسمع زمايلي يقولوا لي: "أنتِ أنتِ شخصيتِك مالها متغيّرة كده ليه، هو أنتِ في إيه، أنتِ في حاجة قالقاكِ، في حاجة موتّراكِ؟" فباحس إن هو أنا توتّري بقى يظهر عليّا ويظهر على رِيأكشَناتي، فالنقطة دي بجد ع مسَببه لي أزمة. بجانب بقى إن ممكن كمان مثلًا عندك تجمُّعات زي مثلًا الأفراح، الخطوبة، كَتب الكِتاب آآ كده يعني، آمم التجمُّعات العائليّة لو كبيرة بقى لو مثلًا آآ كلّنا متجمَّعين مش مثلًا أُسرة أو إن إحنا يعني أُسرتي أو كده لأ، التجمُّعات العائليّة بقى اللي تخُص العيلة كلّها، لمّا بنتجمَّع برضه باحس إن الspot عليّا، مع إن أنا متأكدة إن ما حدش مركِّز معايا، بس أنا ده شعور ب نَفْسي داخِلي إنه كل الأنظار تَتَجه لي يعني، آآ فباتوتّر أوي باحس إن أنا مش في ح مش حالتي طبيعية وبيبان، بيبان عليّا إن أنا كده. آمم ودي طبعًا حاجة أنا ما أتمنّاهاش، يعني ما ب ما أحبّش أبان إن أنا متوتّرة أو قلقانة من من التجمُّعات، ليه ليه أنا ح يعني بقيت كده؟
آه. إمم. إمم. آه. فاهمِك، آه.
بس، فبقيت بقى بانعَزِل شوية باقعُد على جنب، آمم بابُص في الموبايل باحاول بقى إن أنا إيه يعني أعمل نَفْسي مشغولة بحيث إن أنا ما حدش يوجّه لي كلام، فاهمني؟
فاهمِك.